Ờ. Với mình nè, mình thì, ờ, mình thích, ơ mình là một trong những người rất là thích đi bộ, và thích chạy bộ. Mình mình chạy bộ thường xuyên, mình chạy bộ rất thường xuyên.
Ừm. Ừm, ừm. À. À, à, thế ha? À. À. Ừm, còn đi xe đạp thì sao?
À. Ừm, còn bạn thì sao? À, đi xe đạp hả? Với mình thì, à, đi xe đạp cũng là một cách để rèn luyện sức khỏe, ờ, nhưng mà đi xe đạp thì, ờ
À, ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ờ, nhưng mà bạn hông có chọn đi xe đạp.
tiết kiệm. Đúng rồi, mình lại hông chọn đi xe đạp nhiều, kiểu, đi xe đạp
Ờ. Ờ, thực ra thì ừm.
để hóng mát ha, hóng mát thì được.